Na ja, gut. Ja, auch das natürlich völlig verständlich, ne? Äh, also aber ich sage mal, so, du f scheinst mir 'n sehr, sehr weltoffener, sehr kommunikativer Mensch zu sein. Ich mache mir da eigentlich nicht so viele Sorgen, dass du dann da nicht, äh, über die Runden kommst. Ich bin sicher, da findest du im Zweifel irgendwas. Aber ich würde einfach mal
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja.
einfach mal die gute Hoffnung haben, dass da es diesmal besser läuft als bis an den bisherigen Stationen.
<laughs> Ja, das, äh, hoffe ich auch sehr, dass sie ja, dass die Eltern sich nicht, scheiden lassen vor allem. Das ist mein größter Wunsch. <laughs> Das wär 'n super Fortschritt, ja. Alles klar. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, hat wirklich gutgetan.
Ja, das wär doch schon mal 'n Fortschritt, ja. <giggles> Äh <chuckles> Freut mich sehr gerne.
<giggles> Alles klar, bis zum nächsten Mal.
Ja, viel Glück.
Danke.